قولي لي كده هو أنتِ إيه الحاجات اللي بتخلّي حفلة معيّنة تبقى بالنسبة لِك مميّزة جدًا لدرجة إن أنتِ فاكراها ومعلّقة معاكِ، وممكن بتحكي عليها في مواقف أو كده يعني؟ أو لو حصل معاكِ حفلة معيّنة لسّه فاكراها برضو احكي لي عنها؟
آآ ماشي، بُص أنا أكتر حاجة بتخلّي الحفلة مميّزة بالنسبة لي الحفلة كلّها، يعني من starting من starting من الح ال ال الحد اللي أنا رايحة اسمعه، آآ مرورًا بقى بال بالsound system و والlighting والتنظيم، والناس اللي موجودة برضو، يعني عشان الموضوع ده بيفرق معايا أوي. أنا مش باحب احضر حفلات مش عنصرية والله ولا حاجة، بس أنا باحس إن أنا مختلفة عن الناس دي، اللي هي فيها الunder age واللي فيها ناس كده بتبقى يعني م هُم يعني ب ليهم كده طريقة معيّنة في ال في ال في الانبساط وفي طريقة المزيكا أصلًا، م باحس إن هي مش بتناسبني، فلأ، في حاجات كتير جدًا، جدًا بتبقى بالنسبة لي مهمّة.
<laughs> إز أ إمم. إمم. إمم. آه فهمتِك. إمم. مضبوط طبعًا. طيب، يعني آآ لو أنتِ كل التفاصيل مهمّة جدًا بالنسبة لِك ده معناه إن لو حاجة واحدة منهم باظت بالنسبة لِك الحفلة بتبقى وحشة، أو مش مبسوطة بيها أو ما بترجعيش مبسوطة، بمّا إن كلّه شَاغَلِك، يعني أنتِ شاغلِك الإضاءة، شَاغلِك الصوت، شَاغلِك المغني، شَاغلِك ال الناس الح الحاضرة، يعني تقريبًا زي ما-ما آآ التنظيم، فيعني لو أي حاجة بقى لو أن لو أن لو أنتِ كل ده فارق معاكِ بشكل كبير مش مجرّد بشكل عابر، لو حاجة واحدة باظت تبوظ لِك بقى إحساسِك بالحفلة كلّه؟
بُص، مش مش مش هتبوّظ لي إحساسي بالحفلة، لإن أنا برضو شخص باقعد أدور على فين الانبساط، أو الحاجات اللي باعملها باحبّ أتبسّط فيها جدًا، يعني، فهي مش هتب مش هتقفّلني، يعني، بس هابقى حاسّة إنّ فيه حاجة ناقصة، يعني. يعني أنا باشوف إنّ التنظيم بتاع الحفلة حاجة مهمّة جدًا، لو كُلّ حاجة زيّ الفُلّ في الحفلة، وجيه التنظيم بقى وحش جدًا، والناس مش عارفة تخشّ في أماكنها، واللي دافع VIP دخل على اللي دافع standing عادي، يعني الحاجات هتبقى برضو بايظة، يعني هتحسّ إنّ أنت برضو مش آه، يعني مش مش مش مبسوط، بس يعني لأ، يعني ممكن ما يقفّلنيش أو ما يبوّظليش يومي، يعني هتلاقيني لأ، باخد جنب كده، وهتلاقيني فاهم باتبسّط كده كده، يعني فا
إمم. آه. مفهوم. إمم. أكيد، طبعًا. آه، وهاتبسط عافية ذوق هاتبسط آه.
آه، بس يا حبذا بقى لو الحاجات كلها حلوة يعنى عشان بس الواحد يبقى مروّح مبسوط كده، بالضب
إمم، <chuckles> ما طبعًا <chuckles> آه، طيب بس يعني لو اخترتِ حاجة واحدة من كل الحاجات دي أكتر حاجة اللي هي ما ينفعش تبوظ إيه؟
آآ الراجل اللي أنا رايحه أسمعه أو الحد اللي أنا رايحه أسمعه، ده ما ينفعش يبوظ خالص، يعني باحس كده اللي هو يعني ده أهم حاجة بالنسبة لي، يعني أنا رايحه أسمع حد مخصوص عشان أنا باحبه جدًا، ف ونفسي أبقى باسمع مزيكته آآ live كمان يعني مش بس tracks أو حاجة، فالراجل يعني اللي رايح يلعب ده ده بالنسبة لي أهم حد، أهم عنصر يعني.
امم. امم. امم. أيوه. طيّب آآ ده بيف يعني في مثلًا ناس معينين بتروحي لهم مثلًا بتروحي لهم في حفلة بتبقى أدائهم عادي أو مش متفاعلين كفاية، بس لمّا بتروحي لهم في حفلة في وقت تاني بتبقى حالته أحسن ويتفاعل أكتر، فبتعرفي تفرقي ما بين حفلته هنا وحفلته هنا وتقول لي: لأ ده كان أحسن في المرّة بتاعة كذا، أو ده أحسن بتاعة كذا، لأ أنا المرّة دي مش مبسوطة عشان هو آآ جاي يؤدي واجب وخلاص وكده، بتحصل معاكِ حاجات زي كده؟
لأ بُص، <clears throat> أنا برضو فيّا حاجة كده، أنا لو رُحت لحد حفلة آآ لإن أنا يعني باحب أوي الناس ال ال العالميين اللي بييجوا بييجوا مصر بيلعبوا بيلعبوا مزيكا يعني أو بيعملوا حفلات، فأنا بالنسبة لي لو حضرت لحد حفلة م مش باحضر له تاني، يعني حتّى لو أنا كنت باحبه، باحب باحب الحفلة اللي بعديها أكون عايزة أروح لحد أنا ما حضرتلوش، ف <tsk> بالضبط، فببدأ بقى أتفرّج، يعني المقارنات اللي أنت بتقولها دي باتفرج عليها بقى على ڤيديوهات، يعني ممكن أكون حد حضرت له حفلة وبجد أتبسطت جدًا جدًا وكان اليوم ماشي تمام بالنسبة يعني لل لل للحاجات بتاعتي الكتير اللي أنا باحطها دي، بس أجي أشوف بقى حفلة هو عملها في في حتّة تانية، لأ باقعد أقول: إيه ده؟ لأ يا ريتني بقى كنت هنا و <laughs> والحفلة دي أحلى والسيستم بتا بالضب
مفهوم آه. آه. حد تاني، آه. امم. أيو. آه <chuckles> ده بصوا عملوا إيه، ده بصوا الإضاءة عملت إيه. آه امم يعني
بالضبط. فبالذات برّه بالذات برّه مصر في حفلات آآ حفلات إيبيزا و وألمانيا وكده بتبقى حلوة أوي.
أيوه. آه. طيب أنتِ في حاجات في حفلة مثلًا مش قادرة تنسيها حضرتيها مثلًا بالنسبة لِك هي دي top الtop دي، ودي أحلى حفلة أنا حضرتها في حياتي؟
آه حفلة آآ حفلة Black Coffee .آمم Black Coffee ده راجل DJ آآ بيلعب مزيكا
إمم.
آآ بجد الحفلة كانت حلوة جدًا، جدًا من أولها لآخرها، من أوّل ما نزِّل إن هو جاي مصر. هو ك قبل كده جه مصر بس كان بيعمل حفلات في الساحل، فالمرّة دي بقى كان عمل حفلة في القاهرة، فطبعًا يعني أوّل ما شُفنا أنا وصحابي اللي هو بعتنا لبعض على طول آه، وهو كمان بينزّلوا ال يعني الناس دي بتبقى بتنزّل ال الحفلات بتاعتها قبليها بمدة كبيرة وبتنزّل بقى بتواريخ اللي هو يوم كذا هيبقى في مصر، يوم كذا هيبقى في في فرنسا، يوم ك كده يعني.
آه. حلو أوي. حجزتِ على طول، امم. آه، آه فأنتِ كنتِ عاملة حسابِك كمان من فترة طويلة بقى إن أنتِ الفترة دي خلاص ه هنلحق نحجز التذاكر وهيبقى هي دي، و ونرتّب أجازاتي عليها وأرتّب أجوائي عليها، فكانت حاجة كويّسة بالنسبة لِك، إمم.
ف ف بالضبط. بالضبط كده، فحجزت من بدري أوي، وجه بقى يوم الحفلة. الحفلة كانت بجد آآ منظمة بِشكل جميل جدًا، رحت بدري جدًا طبعًا، وهو لمّا بييجي يلعب بيبقى في ناس بتبقى بتسانده، يعني اللي هو في حد ممكن يلعب قبليه، ممكن حد بيلعب بعديه، كده يعني. فالحفلة دي كان فيها هو، وفيها 4 كمان تقريبًا يعني، ف
إمم، حلو أوي. فأنتِ كمان يعني انبسطتِ بالحاجات الزيادة دي كانت بالنسبة لكِ برضه مبهجة في نفس الوقت.
إمم، اتبسطت جدًا جدًا، حفلة كانت منظمة، الإضاءة كانت هايلة والsound system كان تحفة، هو كمان يعني، هو بجد خطير، هو أصلًا عنده مشكلة في إيد من إيده، فبيلعب مزيكا بإيد واحدة <tsk> ف فعلى طول بنقول أنا وصحابي، الراجل ده لو كان بيلعب مزيكا بإيده الإتنين كان عمل فينا إيه. آه. <laughs> ف فالحاجات دي هي اللي بتخليني ابقى مبسوطة بالحفلة يعني.
إمم. آه. مبهر أوي، أمّال كان عمَل <chuckles> أيوه، <chuckles> أيوه. <chuckles> إمم، يعني واضح إن هي كانت حفلة برضه حلوة جدًا يعني أنتِ تضربي بيها المثل، فواضح كانت كل بقى كل اللي أنتِ بتدوري عليه سواء تنظيم سواء ناس سواء فئة معينة اللي بتسمع الDJ ده، سواء كده، كلّها بالنسبة لكِ حاجات خلِّت الحفلة تبقى بالنسبة لكِ ذكرى ما بتتنسيش، وحاجة محضرتلها أكيد من مدة، فكل التحضيرات طلعت زي ما أنتِ كنتِ متوقعاها مثلًا، فده حاجة بسطتِك؟ إمم.
بالضبط كده يعني كل حاجة كل حاجة طِلعت زي الكتاب ما بيقول، وفي حفلة كمان برضه على ذِكر يعني الناس اللي بيحضروا دول، آآ في حفلة بقى يعني حضرتها الناس بجد كانت عظيمة، عظيمة، بس أعتقد علشان ال الband ده مش ناس كتير تعرفه، فعارف؟ اللي هو راحوا بقى زُبَد المجتمع. <laughs> ف
أيوه. إمم. إن راح بس الناس اللي هي عارفة ده، وبيهتموا فعلًا رايحين مش مجرد عشان حفلات اللي الناس بتروحها عشان هي ترند أو حاجة، لأ دي، دي حفلة بقى الناس رايحاها اللي هُم فعلًا عايزين.
أيوه. أيوه، الله ينور عليك. حفلات التكنو دلوقتي بقت أ ترند فبقت موضة. ففي ناس كتيرة أوي بتروح فاهم؟ اللي هو كده. آآ لكن بقى الباند ده الباند ده اسمه شُكون. الباند ده بيغني تكنو شَرقي.
إمم. آه.
فكان عامل حفلة برضه في م عمل حفلات كتير بصراحة في مصر، بس يعني اللي أنا رُحتها، كانت عشان الباند هو زي ما باقول لك مش معروف، ومش كل الناس دماغها بتبقى بتسمع ال ال نوع المزيكا ده. فكانت بقى الناس كده يعني جميلة، وناس بقى كبيرة كده في السِن، ما فيش underage، وناس هادية، و ورايقة، والدنيا كانت جميلة أوي يعني بصراحة بالنسبة للناس.
الطريقة دي. إمم. <chuckles> أيوه. طب هو أنتِ مُشكلتِك إيه معلش؟ لإن أنتِ دي تاني مرّة مثلًا تذكُريها الunderage في الحفلات لمّا ب أنتِ بتبقي موجودة فيها. <laughs> عملوا لِك مشكلةٍ ما، خناقات، طريقتهم، هزارهم، وعُنف زيادة عن اللزوم، انفعالات زيادة عن اللزوم، هل يعني المشكلة الكبيرة اللي مسببة لِك وجودهم إيه؟
<laughs> <laughs> بُص، لأ والله. يعني أنا أنا بالنسبة لي، ما عنديش مشكلة معاهم شخصيًا يعني، بس أنا هم ال ال ال ال الpower بتاعهم، وطريقة احتفالهم. وآه طبعًا يعني حصل قبل كده، إن كان في خناقات، وحاجات. بس يعني أنا م مش يعني مش دي الحاجة أنا مُتفهّمة جدًا سِنُّهم، أنا كنت في سِنُّهم برضه، وكنت باعمل أكتر من كده بكتير عادي. بس أنا حاسّة إن أنا الوقتي ما بقاش عندي طاقة أبقى باحضر حاجة فيها أ بأ عايزة الحاجة اللي تبقى بت ب بتيجي على وِدني، اللي هي تبقى أك أكتر صوت أنا باسمعه، هو صوت المزيكا، مش صوت ناس بتتخانق، أو بتنفَعِل.
أكيد طبعًا، آه. آه. آه. مش صوت الزعيق، والانفعال، والصريخ، والحاجات بقى الانفعالات اللي بتبقى مأثّرة على صوت ال حتّى الحفلة نفسها، فأنتِ بقيتِ تحسّي إن ده ما بقاش مُناسبِك في الفترة اللي أنتِ فيها في حياتِك.
بالضبط. أيوه بالضبط كده، لكن هُم يعني والله ده ده ب باقول لَك أنا كنت قدّهم وكنت عادي اللي هو بنعمل أكتر من كده يعني، بس أنا اللي بقيت في مرحلة عمرية خلاص بقى مش قادرة أبقى بَاكوب مع ال الموضوع ده. السن برضه.
إمم. <chuckles> مفهوم جدًا <laughs> تمام جدًا، طيب يعني آآ حاسة إن أنتِ إقبالِك على الحفلات بقى زي الأول، بما إن الحاجة بتتغير زي ما ذوقِك اتغير مثلًا، أو الطريقة اللي أنتِ بتحتفلي بها اتغيرِت، حاسة إن أنتِ إقبالِك على الحفلات قَلّ أو زاد أو كده مع مرور الوقت والعمر، والَّا امم هو، هو؟
بُص لأ، أنا مش باروح برضه يعني حاجات كتير، اللي هو أنا مش كل أسبوعين ب باحضر حفلة يعني لأ خالص، أنا باحب أروح ل ل لناس أنا باحبها وباكون باسمعها أصلًا و وباكون باسمعها آه، يعني ب باحب مزيكتهم جدًا، فباحب أوي أبقى آآ باسمع المزيكا بوداني بقى أنتم بتعملوا إيه وأنتم قدّام عيني، لأن هو على فكرة الموضوع مختلف تمام، تمامًا يعني التر الtrack اللي أنت بتبقى بتسمعه عادي على أي platform بتاعة مزيكا
إمم. مفهوم. بجد آه. تليفون أو حاجة أو كده، همم.
آه <tsk> لأ وقت الحفلة لأ هو الموضوع بيبقى بجد مختلف، ال إن الصحاب، بالlighting بال وفيه ناس كمان ممكن تبقى بتغيّر في الtrack يعني ش يكون عندهم track مشهور جدًا، جدًا وقديم، آآ إسمه لالا، الtrack ده هُم لعبوه في الحفلة اللي أنا رُحتها، كأني أول مرة أسمع الtrack ده، أو غيّروا فيه وهو بيعمل حاجات ب بصوته، وبيزود حاجات، وبينقّص حاجات، و و ويعني لأ، ال الموضوع بيبقى
إمم. غيّروا فيه. إمم. تحسيه عرض خاص كده اللي هو زي الفيلم اللي بيبقى الdirector cut أو حاجة، حاجة معمولة ت للحفلة بس دي، وأنتِ حاجة حضرتيها وجربتيها بطريقة تانية وبذوق مختلف.
بالضبط كده ف فهو ده اللي بيحببني ال أنا لازم أكون حابة الشخص جدًا، أو الباند، أو so whatever، وأكون عايزة بقى آآ أبقى باسمعه لايف يعني اللي هو أنت قدامي بقى، فدي أكتر حاجة يعني ب باحبها.
إمم. إمم. فاهمِك. جميل جدًا، والله يعني أنتِ فعلًا حلو إن أنتِ ليكِ ذوقِك الخاص وليكِ طريقة معينة وما بقيتيش ت يعني عندِك حاطة standards لنفسِك "أنا إيه اللي عاجبني، ومش هاضيّع وقت في حاجة مالهاش تانية لازمة، ولازم أكون حاجة فعلًا مُقبلة عليها عشان أتبسط بيها." يعني وجهة نظرِك جميلة جدًا بصراحة، وأنا انبسطت جدًا بالكلام معاكِ، وأكيد هنتكلم تاني مرة تانية.
إمم. وأنا كمان اتبسطت أوي بالكلام معاك، شكرًا ليك.